Então.
Hum.
Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio?
Ai, difícil, mas vamos, diga. <laughs>
<laughs> Eh, então vamos trocar figurinha, me conta como você equilibra trabalho e lazer no seu dia?
Nossa, eu eu não sou eu não con não me considero uma pessoa equilibrada nesse sentido, sabe? <laughs> Eu eu acho que eu eu preciso aprender muito a fazer isso, assim, ter buscar esse equilíbrio, porque eu sou aquela que quando tá focada no negócio, quer terminar aquilo, sabe?
Sei. Uhum. Sim. Aham. E só para quando tiver terminado mesmo, né?
É. Ou, minimamente, assim, falando "Rendi o que deu para render hoje e vamos fazer outra coisa". <clears throat>
Uhum. Aham, ou "Tô cansado, preciso descansar", né?
Isso, uma pausa, alguma coisa assim. Você você se considera uma pessoa equilibrada nesse sentido?
Não. <laughs> Então, é, ninguém tá bem. Olha que loucura. Porque assim, por exemplo, eh, sobre o equilíbrio de trabalho e lazer, eu percebo que muitas vezes eu não coloco muito lazer no meu dia, sabe? Eh, eu tô numa fase assim que, por exemplo, quintas e domingos são os dias em que eu me permito descansar.
<laughs> Ai, g ninguém tá bem aqui. <laughs> Hum, entendi. Hã. Ai, é boa. Boa. Mas é porque hã. Diga.
Uhum. Porque Ah, não, porque, por exemplo, eu acordo, trabalho, termino de trabalhar, vou para a academia, termino a academia, volto pra casa, hã, tomo banho, janto e nisso já é hora de de dormir, quase, sabe?
Hã. De dormir. Aham. Então você não considera a academia um lazer.
Aham. Não, nem um pouco. Só só quando só quando o meu gym crush vai, porque daí eu fico olhando pra ele esse dia é maravilhoso. <laughs> Brincadeira. Aí vira um dia feliz. O
Taxa. <laughs> N Ah, boa. E boa. <laughs> Aí vira um dia feliz, né? Não, e eu acho que eu acho que é uma ótima motivação pra se <laughs>
Aham, eu até aumento o treino.
<laughs> Boa.
Mas enfim mas fora isso que nem, eh, sábado eu fui treinar nossa, foi super desgastante assim, até é, chegou uma hora que eu falei assim: "Não. Deu. Vou pra casa."
Hã. Sofrido. Ah, entendi. É. Não, eu eu eu eu sou muito sedentária, então assim, qualquer exercício pra mim não é lazer também, então. Nossa, menino, eu sou terrível, terrível. Eu saio saio por obrigação.
Uhum. Você não gosta, né? Mas, você acha que você não gosta ou você não tem hábito?
Ai, eu acho que é um pouco dos 2, porque chega uma hora que eu fico irritada, tipo, tô fazendo alguma atividade, fui caminhar. Chega uma hora que eu falo gente, não me cansei, quero voltar para casa, já estou irritada, sabe? Não, não rola, né? Eu fico irritada.
Aham. Uhum. Entendi. Aham. Ah, sim. É, eu sou eu sou testemunha da musculação. Então eu, se eu se eu te pudesse dar um conselho, era se es se esforça um pouquinho que os 3 primeiros meses realmente são bem difíceis, mas depois você deslancha.
Ah. Aham. Ah, 3 meses, tá.
Uhum, sim.
Tá, vou vou vou vou, eu não prometo agora, mas a próxima vez que eu tentar, eu vou tentar por 3 meses. <laughs>
Tenta por 3 meses assim, que uma hora deslancha, o que as pessoas geralmente fazem elas começam com tudo e já querem ir todo dia e faz e pegar o máximo de peso. Daí se enche de dor e desiste. Isso é um problema.
É. Então, você sabe que assim, uma coisa que me atrapalha muito, é que eu odeio sentir dor. Aí já me falaram ai, se você mantém a constância, isso reduz, mas eu falo, mas, o primeiro dia eu já estou ali sofrendo, falo gente, isso aqui tá doendo, não quero mais. <laughs>
Uhum. Sim. É, então você precisa pensar nisso como algo a longo prazo.
Hum.
Aham.
É, e e musculação não é um negócio que eu posso pegar "Ah, 2 quilinhos aqui, que é o que eu aguento e não dói", que não vai fazer diferença, né? Na vida, não vai Faz? Ah, então tá bom. <laughs>
Pior que faz, faz, porque, pensa, se você não faz com nada e aí você faz com 2 quilos, você está fazendo um movimento
Aham.
e aí o seu cérebro está mandando esse sinal para o seu corpo de que você está fazendo um movimento diferente
Hã.
e aquilo ali já está ativando a sua musculatura, a sua, hã, a cartilagem, tudo t ali está trabalhando de um jeito que, até então, não tinha o hábito. É. Aham.
Ah. Não estaria. Hum, então tá bom. Então eu vou ser a que vai começar com um treino bem fofo e aí depois a gente vai aumentando isso aí. <laughs> Barbiezinha, exato.
Não, com certeza, Barbiezinha, sabe, os É, os pezinhos de plástico e ninguém julga, tá? Não vai achando que o pessoal fica olhando. Ninguém está nem aí, é maravilhoso.
<laughs> Top. Ai, maravilhoso, boa, boa. Olha só, muito bem, me já já me incentivou em alguma coisa a melhorar aí no meu dia a dia, porque olha, sou terrível nisso.
Aham. <laughs> É, vale a pena, porque daí, depois, quando a gente por exemplo, você começa a se exercitar, uma caminhada já não te cansa mais. Aí você meio que se começa a se sentir poderosa, sabe?
Hum. Olha, gostei dessa, muito que bem, boa, boa, vou tentar. Muito que bem. <laughs> Ai. Mas você sabe que, assim, isso é uma co eu não sei se se pra você fez muita diferença mudar de país? Eh, se o ambiente influenciou, assim, sabe, você mudar esses estilos de vida. Você acha que que que impacta?
É, uhum. Muito que vem. <laughs> Isso aí. <laughs> Hum. Demais. Aham. Então, eu já lá do Brasil, eu já me exercitava, tem um impacto tem o lado negativo e o lado positivo, comparando, por exemplo, a academia Brasil e Portugal.
Hã. Hã.
Eu vou falar do lado positivo que a gente tá aqui para te incentivar.
<laughs> Adorei, muito obrigada. <laughs>
E, então, <laughs> no no Brasil, hã, é muito aquela galera do culto ao corpo, sabe? Usa bomba, que faz lipo, etc. Então, assim, eu me sentia um patinho feio na academia, quando eu treinava no Brasil.
Hum, entendi. Aham, aham. Hum, entendi, entendi.
Porque eu era uma pessoa mais normal, mais natural. E aqui em Portugal, a galera é mais normal, é mais natural.
Ah, boa. Então, tipo, dá uma equilibrada ali, né.
Aham, então eu Isso, você se sente só mais um na academia, você não se sente a pessoa que não tá, eh, no extremo igual as que geralmente a gente vê no Brasil.
Hum. Aham, aham, boa, boa. Ah, então já é, acho que aqui também, acho que a galera é é me é mais pela saúde, né, do que tanto pelo corpo, é o que eu sinto.
Uhum. Aham. É. E se tem uma estética, é uma estética dentro da naturalidade, né? O que é bem saudável.
Hum, o que é ma é bem mais saudável, boa boa.
Aham, você hã, você mora aonde?
Eu tô morando em Estocolmo, na Suécia. E aqui menino, você sabe que assim, pra mim isso fez uma grande diferença, porque eu eu morava em Manaus quando eu saí do Brasil. <laughs>
Ah, legal. Hum. Nossa, que ah contraste!
Exato. E de tudo, né, de tudo. Mas, eu acho que o clima eu nunca achei que influenciaria tanto na minha disposição de fazer alguma coisa. Que é Manaus é é 50º C o ano inteiro. Você não sai, você não anda. Ah, é é assim, você não consegue ir no mercado a pé, mesmo que seja na esquina. Aham. É horrível é é isso, você sente que você tá respirando água e é calor o tempo inteiro. Então você não tem vontade de ir fazer as coisas a pé, mesmo que seja perto, mesmo que seja a aqui menino, é maravilhoso de fazer as coisas a pé. Aqui você faz tudo. É é é bem mais eu cheguei, enfim. Tô há 8 meses aqui, né? Então peguei o inverno o inverno médio, não foi tão intenso e tô pegando um uma primavera amena. Então ela assim, hoje deu 15º C, então já acho super gostosinho de fazer tudo a pé.
Aham. Uhum. Hum. Hum, meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Uhum. E é muito úmido também, né, eu ouvi dizer. Uhum. <laughs> Uhum. E em Estocolmo, como que é? Porque é friozinho? Aham, legal. Aham. Sim. Uhum. É uma temperatura ótima. Dá pra colocar uma roupa, assim, confortável, é.
Não é? Leve. Aham. Ca sai casaco pesado, é ótimo.
E os tecidos. É verdade. Os tecidos aqui na Europa são diferentes, né?
São, são. E eu acho que isso influencia muito no conforto térmico que você tá tá ali sentindo na hora que você tá fazendo você tá andando, você tá fazendo qualquer coisa da vida, né. E aqui aí eu não sei em Portugal, vocês a a a diferença de luz durante o dia muda nas estações?
Uhum, sim. Aham. Sim, com certeza. Muda. Por exemplo, agora que a gente tá no na primavera, tem, hã, luz, mais ou menos até umas 20h30, 21h. E aí?
Ah, é. Aqui também. Aqui já aqui tá se pondo 9 e pouquinho, talvez um pouquinho maior que o de vocês, mas pouca coisa.
Ah, sim. Hum, entendi. Mas é na
E aí isso também, né, influencia bastante no nosso dia.
Influ ah, sim, com certeza. Eu vou confessar que eu que eu gosto de ver o dia acabando, por exemplo. Eu gosto quando é outono, inverno, que eu tô saindo para a academia por volta das 17h30 e já tá escurecendo.
Ah, entendi. Ah, entendi é a é, e e eu eu prefiro também essa versão aí de escurecer mais cedo do que escurecer mais tarde, hum, ma mas, a Suécia dá uma exagerada, assim, sabe? <laughs>
Aham. Mas <laughs> Sim. Sabe por Ah, como?
A Suécia dá uma exagerada nisso aí, tipo
Que hora que começa a escurecer?
o dia mais curto aqui amanhece 9h30 e o sol se põe às 15h. Então, assim
Nossa, é nada de sol mesmo.
É nada exato é, é eles
Convite à depressão. <laughs>
<chuckles> Menina, aqui é terrível, terrível, mas sobrevivi. Hã.
Aham, mas então sabe sabe por que que eu não gosto do dia que demora muito para escurecer?
Hã.
Porque eu fico sem vergonha. Eu eu perco a vontade de treinar. Eu fico com vontade de ir passear, de ir ver um pôr do sol, de ir para uma esplanada.
Ah! Entendi, entendi, fica é a vida fica mais feliz, né? Quando tem muito sol.
Uhum, é. Si sim, daí daí eu subo para fazer as minhas obrigações azedíssimo, porque eu penso não, porque eu quero aproveitar, não quero estar aqui. É. <chuckles>
É lógico, justo. <laughs> É bom, é, é difícil mesmo, mas você sabe que, enfim, aqui na Suécia, isso é é é o ponto que eu amo da Suécia. Eu acho que a melhor coisa que tem aqui é o equilíbrio de vida que eles, eh, incentivam todo mundo a ter. Então, quando começa a ficar mais longo o dia, eles encurtam o a jornada de trabalho pra você aproveitar, menino, assim.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Nossa, que beleza. Ai, Portugal está longe de fazer isso, viu?
<laughs> Olha, eu acho que eu não conheço ninguém que entra no trabalho antes das 8. Todo mundo é 8h, 9h que começa a trabalhar. E aí começa a vim é primavera, verão. Eu acho que primavera todo mundo sai 16h e verão todo mundo sai 15h, do trabalho, sabe, tipo, eu fiquei assim, gente, que legal, adorei isso. <laughs>
Aham, sim. É, então, porque a vida é uma só, né? A gente tem que aproveitar.
É. Aham, aham, porque se não, enfim, para quê, né, que fica trabalhando tanto se não consegue fazer nada da vida, né? Não consegue fazer um passeio, sei lá, qualquer coisa.
Uhum. É, então. Eh o clima e o clima aí no geral? Ah, você considera um clima bom, tem bastante sol ou não?
Olha o o o nosso o nossa primavera tá bem ensolarada, eh, ela não tá tão quente como falaram que normalmente é. Tá demorando a subir as temperaturas, tipo semana passada estava batendo 0 graus, 4 graus. Essa semana que me é estava. Essa semana que deu uma melhorada, mas assim sol, vários dias de sol, um vento fresco. Então eu achei agradável, assim, eu tô achando bem bom.
Hum, legal. Uhum. Entendi. Tava bem friozinho. Uhum. Uhum. Legal e antes você você eh, foi direto do do Brasil para a Suécia, ou você chegou a morar em algum outro país?
Não, eu eu na real eu sou de São Paulo, né? Então eu mudei de São Paulo para Manaus, que já foi gigantesca a mudança. E aí de Manaus eu vim para a Suécia.
Ah, sim. É verdade. Entendi, nossa que legal.
Foi. E você experimentou outros climas mundiais aí da vida?
Ah, não, eu ah, sou de Campinas, interior de São Paulo. Me mudei para Porto, Portugal. Já cheguei a conhecer alguns países assim, mas vivenciar, né? De morar mesmo, eu só morei em Campinas e no Porto. <giggles>
Ah. Aham. Ah, boa, boa. É, dizem que Porto é mais tranquilo, né? Em Portugal, no geral, assim, em relação ao clima. Ou não?
Uhum. É, então eu gosto muito do clima daqui e eu tenho pensado em mudar de país de novo, mas uma coisa que tá me mantendo muito, hã, que está muito difícil para mim de querer sair daqui é o clima e o meu trabalho, porque hoje eu trabalho 100% home office.
Hum. Ah. Hã. Hum, é isso é maravilhoso.
E aí pra eu re é então pra eu recomeçar e e ter que sair de casa para trabalhar todo dia, eu não sei se eu quero isso pra minha vida. Só que Portugal paga muito mal, né?
Eh. Ah, eu ouvi dizer que da Europa é o país que menos paga, né? Assim a a média salarial. É.
Uhum. É, então.
Olha, mas eu te digo que aqui é uma boa é uma é um bom lugar, sabia? O clima o inverno é bem mais pesado que da do do Portugal, mas o verão é incrível aqui. O verão é verãozaço, assim, maravilhoso e quente, bastante sol, e tem essa coisa de eles incentivarem muito de você ter qualidade de vida.
De Portugal, aham. Ah, sim, quente mesmo, com bastante sol, é? E que língua que eles falam aí?
Aqui Estocolmo eles, eh, a Suécia é sueco, mas Estocolmo todo mundo fala inglês e se vira super bem com o inglês, às ve dependendo da área de trabalho, eles pedem sueco, mas eu tenho uma amiga que ela ela fala sueco e ela nunca usou no trabalho, nunca. Então, é tipo, é é bem bom pra quem é estrangeiro aqui, sabe.
Uhum. Ah, sim. Uhum. Aham. Hum. Ah, interessante, você é tudo no inglês?
Tudo no inglês. Então eu vim pra estudar, né, e ai aulas internacionais e tal, tudo em inglês. Eu eu sofri, não sei nada de sueco até hoje, e não me tá me fazendo falta. <laughs>
Aham. Ah, legal. Aham e você pretende ficar vivendo aí ou ou só tá para estudar mesmo?
Ai, eu eu vai depender muito dos de onde eu vou arranjar um doutorado agora da vida, porque se eu ficar o doutorado aqui, eu ganho o meu visto permanente, aí a gente fica, entendeu? Aí tamo aqui e a gente fica.
Uhum. Ai que beleza. Aham, legal.
Essa, é é isso. Então tem tem muitas vantagens, tem alguns alguns empecilhos, assim, mas aí eu acho que para a gente que já mora fora, é mais fácil nessas burocracias e tudo mais. E o país é muito fácil de se adaptar, sabe? Tem os seus contras também, mas é mui é bem pouco.
Sim sim. Nossa, que legal! Eu vou ver se se eu tiro um dia para visitar assim e ver como eu me sinto.
Boa, vem vem, vai ser bem legal.
<laughs> Ah, mas é isso, eu te agradeço pelas dicas, então.
Obrigada pela conversa, foi muito bom.